まあ、すごいドイツ色が強いんじゃないかなと思います。もう、ドイツといえばビールみたいなとこもあるので、まあ、ドイツ料理もまあ、確かに楽しめますけど、どうなんですかね、僕が行った時は基本的にビールしか頼んでなくて、っていうのも、まあ、お祭りだからお祭り価格で高いっていうのもあるますし、なんかあの、状況的に食べ物を落ち着いて食べられるような感じでもなかった、まあ、場所によるんですかね、それ。席の場所によると思いますけど、特にそのテントっていうのがあるんじゃあ、テントがあるんですよ。で、テントの中にその、まんど真ん中にその、なんかまあ、日本の夏祭りのなんか盆踊りでなんかその太鼓ををなんかその、なんたなんか、塔塔があって、その塔の台のところでなんか演奏しするのがあると思うんですけど、なんか日本の祭りでも。ま、そういうのが
うんうん。あ。 ええ。 ああ。 ええええ。 な。 ええええええ。 うーん。 ええ。 うんうん。 ええええ。 ええええ。ね、いろあの上でちょっとね、太鼓叩いたり、おあの、歌ったりするとりますよね、うん。
はいはいはい。 はい、そういうのがその、オクトーバーフェストのテントの中で行われてるって感じなんですよ、簡単に言うと。だからそのど真ん中で、そのライブで、あの、生演奏でなんか楽器隊が演奏してて
はあ。 うーん。
で、それを囲むように席があって、で、みんながわちゃわちゃやってるみたいわちゃわちゃっていうか、まあ、わいわいわいわいビールを飲みながらはい。っていう感じ、そうですね。
ええええ。 あ、へえ。わいわい、うん、おしゃべりしながら。へえ、楽しそうですね。なんかあの、日本でも、その、まあ、色んな国のちょっとなんか特産品というか、そういうののなんかお祭りとか、その国の何かイベントとかやったりすることが、あの、まあ、ちょあの、時々あるかもしれないんですけど、そんな時にまあ、びあの、多分ドイツもそのビールとかソーセージとか、まあ、ビール祭りとか、ソーセージ祭りとかそういう形ですかね、日本でやるとしたら。まず、そんな、あの、あったりすると思うんですけど、その体験された時は、周り、まあ、もちろんドイツだから、ドイツの方いっぱいだし、その、なんか、あの、日本でやるのと多分あの、また、違った感じかなと思うんですけど、ドイツの方達ってそう、音楽がなると、こうなんかついついすぐに体が動いてしまうとか、なんかそういう、なんか違いとかあったりするんですかね？
うん。 <chuckles> うん。 うーん。

ほうですね、今、自分あの、実はヨーロッパに住んでるんですけど、その、こっちんにヨーロッパに引っ越してから、ヨーロッパいくつかあの、旅行して、ま、いろいろをその各地いろんな印象的な体験あったんですけど、ま、一つ挙げるなら、その、ドイあの、ドイツのオクトーバーフェストっていうのがあるんですよ。その、なんか毎年9月に開催される、その、ビーのなんかすごい大きな、世界的にに有名な祭りがあって、ここに行く機会があったんですよ。で、友達と。はい、友達に誘われて行ったんですけど、ああ
ええええ。 うんうん。 ええ。 はい。うんうん。 はい。 へえ、はい。 え、どんなお祭りだったんですか？それって。
ほうですね、ま、簡単に説明すると、その、ま、ミュンヘンっていうドイツの、なんか街で開催されるんですけど、ミュンヘンってすごいなんかビールで有名らしくて、ま、いくつか有名なビールの醸造所があるんですよ。
ええええ。 うん。 はいはい。 ええええ。
で、そういうビールの各醸造所が、そのオクトーバーフェストンフェストに向けてそのビールを造って、で、そのビールをそのお祭り会場で、もう売りさばくみたいな、で、まま、その場所でもただビールを楽しむ、ただただビールをそのみんなで楽しむ、あとはま、曲と一緒になんか踊りながら、楽しむっていう、ま、のどんちゃん騒ぎみたいな、すごいはい。
うんうん。 ええ、え。ええ。 うん。 ああ。 あ、え、へえ、あ、それもなんか楽しそうですね。へえ。じゃあ、あの、そのドイツのミュンヘンって言ったら、えっと、何か食べむうん、あの、ソーセージとか、その、何かあの、ビールとよく合うような料理とかも一緒に食べたりとか、あの、ドイツの音楽が流れてきて、ちょっとダンスが始まったりとか、そんな何かドイツ色が強いお祭りっていうことなんですかね？
なんかすごい祭りなんですけど、うん。 うん。 うん。 うん。